Ja, natürlich, man weiß ja gleich dies dieses Lied 3 mal 3 macht 4, Vidde Vidde und 3 mal 9. Ich mache mir die Welt, Vidde Vidde, wie sie mir gefällt, ne? Und dann ist ja, ich habe ein Haus, ein kunterbuntes Haus, mhm. Das ist natürlich das verbinde ich natürlich sofort mit der Serie. Und wenn die Musik, ähm, anfängt, ähm, gerade am Anfang, ähm manchmal, also ich we ha ich weiß, bei einer Folge, äh, die wir dann auch geguckt haben, da war erst 'n schwarzes Bild, dann ging die Musik los und bupp, dann sahst du sie dann auf diesem Pferd sitzen, ähm, und ich denke einfach diese Figur an sich, auch diese K dieser Kleidungsstil, den sie hatte, das ist ja heute noch ganz klassisch für irgendwelche Karnevalsfeiern. Also, meine Tochter war natürlich als Kind mal Pipi Langstrumpf natürlich super mit so schön gemalten, ähm, Sommersprossen. Und dann auch dieses Kleidchen und dann diese langen Socken dazu. Gut, Schuhe <giggles> genau, diese Bissen rechts und links und dann, wo so äh, wo so Draht drin war. Mit 'ner Perücke haben wir's probiert. Das war 'n bisschen <chuckles> 'n bisschen unangenehm. Aber dadurch, dass sie auch lange Haare hat, hat sie dann einfach so die Zöpfe zur Seite gekriegt und dann einfach mit so bunten Bändern gebunden. Ähm, ja, und ich denke, das ist, ähm, einfach immer noch so eine beliebte Figur, jetzt auch einfach so für die Faschingstage auch, wo man genau weiß, ach: „Das ist Pipi Langstrumpf.“ Das weiß irgendwie jeder genau.
Ah, genau. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Stimmt. Ja. Und die die die Zöpfe rechts und links, da gibt's ja richtig diese Perücken für genau. <giggles> Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, den kennt jeder, ist wahrscheinlich international bekannt, denke ich mal, ja. Mhm. War denn ein Unterschied zwischen der Serie und dem Film oder ist das irgendwie genau haargenau das Gleiche?
Ja, denke ich schon.